Usually, paano mo ba nilalabanan 'yong, ah, pagiging tamad nga sa pag-aaral?
Minsan talaga, ang hirap talaga. Kasi yung parang, uhm, wala kang ganang gumawa ng mga bagay-bagay. So, hindi mo siya basta-basta, uhm, malalabanan kumbaga. Pero, ako ang ginagawa ko, iniisip ko talaga na if hindi ako nag-review o 'di kaya hindi ako nag-aral do'n sa subject na 'yon, may chance na baka, ah, bumagsak ako gano'n. Kasi, ako naman aminado naman ako talaga na minsan tamad ako. Pero, ayoko yung, ayoko na bumabagsak ako o 'di kaya ma mababa 'yong mga grado ko. So, isa siguro talaga sa mga motivation ko or, ah, ginagawa kong panlaban talaga 'yong, uhm, pag-iisip na ayokong bumagsak. Mm.
Mm. Mm. Oo. Ah, okey. Mm. Hmm, mm. So sine-set mo sa mind mo na ayaw mong bumagsak. Parang 'yon 'yong nagiging way mo para magkaroon ka ng motivation at 'yon 'yong pagiging competitive mo laban sa pagiging, ah, tamad 'di ba. Pero, ah, kapag ah, nakakaramdam ka ah, ano ba 'yong usually na unang nangyayari kapag nakakaramdam ka ng, ah, tamad or katamaran?
Oo. Mm. Mm. Bale, ano kasi eh, minsan kasi, dahil sa siya pho dahil sa siya phone. Kasi, um, minsan nasosobrahan ako sa pags-scroll sa social media, tapos ang ending, um, supposedly 'di ba, meron akong mga re-reviewhin sana, pero ang ending, magiging ending dahil nga naging tutok ako sa social media o 'di kaya, may mga pinapanood ako, 'yun 'yung isang mga, um, factors kung bakit ako nagiging tamad. Minsan naman, sadyang, wala lang akong ganang gumawa ng mga bagay-bagay, so, 'yun 'yung mga situation talaga na, um, nagpapa-ano talaga sa, pagiging tamad ko, oo.
Oo, sa phone. Mm. Hmm. Nagiging ta oh. Oo. Mm. So 'yung mga factor na 'yun 'yung, ah, sa gadget talaga, number 1 yan 'no? Ah, tapos 'yung, feeling mo talaga na 'di ba, dumadaan din kasi talaga lahat ng tao sa ganun? Na, ah, 'yung parang, ah, 'yung pakiramdam na, wala kang gana talaga. Pero maliban sa mga factors na 'to, may mga iba pa bang, ah, dahilan kung bakit ka tinatamad? Like, o kapag pagod ka, or kapag may mga nag-aya sa'yo na mga kaibigan, may mga ganong factors din ba?
Hmm. Oo naman. Well. Mm, oo naman, kasi, ayun nga, i kapag kasi pagod ang isang tao, parang, andun 'yung ayaw mo ng bumangon, ayaw mo ng gumawa ng mga bagay-bagay. So talagang, do'n 'yong, isa siguro, isa rin 'yon, 'yong pinakamalaking factor na, magiging tamad ka na, ayaw mo na mag-aral. Tapos, siyempre malaki din 'yong, factor nung, um, pag-aaya ng mga kaibigan. Kasi minsan, hindi natin nalilimitahan 'yung sarili natin, eh, go lang tayo ng go. Kum kumbaga naise-set aside na 'yung pag aaral, inuuna nalang 'yung mga, um, gawain na talagang pampa pang kaibigan kumbaga, oo.
Mm. Oo, 'yon nga eh. Mm. Oo. Mm, o 'yung, oo ng oo, yes ng yes, hindi na makapag-hindi, 'di ba? Pero 'di ba, kapag kasi, pag tinamad ka, tapos hindi mo na nagawa 'yung, mga gawain mo, kunwari 'yung mag-review ka, um, tapos magpro-procrastinate ka na after, 'di ba? Pero ano ba 'yung mga palatandaan mo na, nagsisimula ka na, na mag, ah, mag-procrastinate?
Hmm. Hmm, ako talaga, palatandaan ko talaga, eh, kapag kunyari nag-scroll ako sa social media, tapos iniisip ko na, “Ah, madali lang ‘yan, bukas na lang.” Parang gano’n. ‘Yung iisipin mo na kaya mo naman, so, bukas mo na lang. Do’n ko mare-realize minsan na, ah, nagpo-procrastinate na naman ako, pinagpapaliban ko na naman ‘yung mga bagay-bagay na dapat, gawin ko na. So, 'yon 'yong mga situation minsan na nahihirapan din akong, um, i-overcome, kumbaga. Kasi, kung nasanay ka kasi na parang, "Bukas na lang", lagi na lang na bukas nalang, lagi ka nagpo-procrastinate, mahirap din siyang kaharapin, mahirap siyang baguhin kung, nasanay ka sa mga gano’ng senaryo talaga, mm.
Mm. Hmm, oo. Mm. Mm. Totoo nga, eh, ‘yon kapag naging routine mo na siya. Pero kapag da kadalasan, kapag nagka nagpo-procrastinate ka ba, ah, kadalasan ba mas maganda 'yong result, or hindi ta maganda 'yong resulta no’n?
Well, ako, hindi eh. Kasi talagang kunyari kapag may mga exam sa school, talagang hindi ka nakapag-review nang maayos, hindi mo alam kung paano mo iso-solve 'yong mga math equations na sobrang hirap. So, ang ending magra-rush ka sa school, um, every ang ginagawa ko, every time na, ah, kunyari nag-procrastinate ako ngayon, tapos kinabukasan parang magra-rush ako mag-review per per subject ng sa ng exam. So, parang ang tendency no’n, maghahalo-halo ‘yong mga, um, nire-review ko sa araw na ‘yon, kasi parang hindi mo na alam kung saan ba ‘tong subject or ano, parang maghahalo talaga sa’yo. So, hindi talaga siya tatatak. So, pagdating ng exam, hindi na gano’n, hindi ka na gano’n kagaling kumbaga, parang hindi mo alam kung saan ‘tong mga ‘to, so hindi mag-a-align ‘yong mga, um, ni-review mo kasi nag-rush ka, eh, mm.
Mm. Oo. Oo. Pinag-aralan mo, mm. Oo. Hmm, oo. Oo. Hmm, oo. Hindi maganda 'yong epekto, hindi siya effective 'yong 'pag mag pagpro-procrastinate. Pero, um, may mga ano ka naman ba, mga mga simpleng, ah, routine ka ba or mga ritual na effective naman talaga para makabalik ka naman sa, ah, focus? Halimbawa, 'yong Pomodoro, 'yong study buddy, or ‘yong pagbabago nga ng lugar, mayro'n ka bang gano’n?
Yes. Hmm. Actually, effective lahat sa’kin, lalong-lalo na 'yong ano, 'yong study buddy kasi, kapag may kasama ka ako, kapag may kasama akong nagre-review, nafi-feel ko talaga na parang, um, 'yong hindi ka madali- madaling ma-bored kumbaga, kasi ako kasi sobrang dali kong ma-bored. So, kung ano-ano 'yong mga ginagawa ko. So at least, kung may study buddy ako, parang, ma-ano ka na may kasama ka, so, um, siyempre mas ma-mo-motivate ka nga na, kapag may nakikita kang kasama mong, um, nagre-review, gano’n. And then sa Pomodoro naman, actually effective din siya sa’kin kasi nga, gaya nung sinabi ko, hindi ako mahilig talaga na, ay or hindi ako gano’n, um, talagang madali akong ma-bored, gano’n. So, kapag ginagawa ko ‘yong Pomodoro, ano kasi ‘yan eh, parang 30 minutes mag-aaral ka, 15 minutes break, and then balik ulit, 30 minutes. Kasi alam naman natin na ilang oras lang ‘yong capacity ng utak na parang, um, ka doon ka lang makakapag
Mm. Oo. Mm. Na-mo-motivate. Mm. Oo. Oo, tama. Mm. Mm. Mm.
paloob ng mga, um, 'yong mga 'yon, 'yong mga ideas or mga natutunan mo. So, sobrang effective niyan sa’kin kasi may ,may konting break na puwede kang, um, gumawa ng mga bagay na puwede mong kahit ‘yong maglakad-lakad o ‘di kaya mag-cellphone saglit. Puwe talagang effective siya kasi hindi ko nakakalimutan ‘yong mga inaaral ko. And then, sa pagbabago ng lugar, siguro effective rin siya kung talagang, um, calming nung lugar tapos hindi masyadong nakaka-distract. Mm.
Mm. Hmm, oo. Mm. Mhm, so Hmm, mm. Oo. Totoo. Mm. Sa Pomodoro ba, 'yong so, 'yong routine mo diyan parang rest, ah, study, rest, study, something like that, gano’n ba ‘yon? Parang sa routine no’n? Hmm, so, sa tatlong ‘to, kung ira-rank mo, ano ba ‘yong pinaka-effective, parang unang pinaka-effective para sa’yo hanggang sa least?
Mm. Oo. Siguro, una is yong study buddy. And then, siguro pangalawa is yong Pomodoro, and then pagbabago ng lugar. Kasi, sa study buddy puwede kayong mag-share ng ideas. Mag-share ng mga, um, kaniya-kaniya niyong kaalaman. So, may mga situations na iba yong explanation mo. Tas, iba yong explanation ng kasama mo. So, if nag um, sinabi niyo yon sa isa't-isa, may mabubuo na naman kayong bagong idea. So, napaka-effective niya, at saka mas madali mong matandaan kapag nagshe-share kayo ng mga ideas. Oo. At saka sa Pomodoro kasi, ayon, effective siya kasi mag-isa ko lang. Tapos sa pagbabago ng lugar kasi, siguro kaya ko siya, um, rinank as least. Kasi ako naman kaya ko namang mag mag-review kahit saan. So, hindi siya gano'n ka, um, importante siguro. Pero, importante rin naman siya. Pero hindi lang gano'n ka-ano, compared sa dalawa. Oo.
Mhm. Hmm. Oo. Mm, tama. Oo. Tama ka diyan. Mm. Kahit saan. Mm. Oo. Mm, mm, ayan. Eh, pagdating naman 'no sa family 'no, siyempre kasi may mga, ah, parang expectation din 'yong pamilya. Lalo na kung siguro nasa top ka, 'di ba 'yong pressure din. O, nakakatulong ba yu yon sa'yo, para mas ma-motivate ka na mag-aral? Or nakakapag, ah, ah, demotivate ito?
Mm. Hmm. Actually minsan, ah, nakakatulong naman siya kasi parang iniisip mo na yung pressure na, ah, kailangan ganito ako, so ang tendency nun, eh, magiging ano ka talaga sa pag-aaral, parang magfo-focus ka talaga. Pero
Mm. Mapu-push, mm, mapu-push ka.
Oo talaga. Pero minsan naman nakakapagpa-down naman siya kasi kung hindi naa-appreciate 'yong mga effort mo, or 'di kaya puro na lang, um, bakit ganito lang 'yong grades mo, or bakit ang baba? Mi 'yon 'yong nakakapag hindi hindi ka mamomo-motivate talaga sa mga ganong senaryo sa buhay parang mas lalo ka lang mada-down. Pero gaya ng sinabi ko kanina ano naman ako kasing tao parang, um, malaki 'yong ano ko sa grades talaga, 'yong hindi ko basta-basta pinapabayaan 'yong grade ko. 'Yon na parang so siguro ako din mismong pressure sa sarili din talaga minsan. Pero so far effective naman siya kasi 'yong sigurong pagiging competitive kung 'yon 'yon 'yong reason kung bakit kahit papaano hindi ako naaalis sa Top. Mm.
Oo. 'Yon nga. Mm. Oo. Hmm. Mm. Oo, ayun. Ay, nasabi mo kanina na sobrang importante sa'yo, nung grade, 'no kasi, pero para naman kasi sa iba, parang, may mga nagsasabi kasi na grade is just a number, ah, ano naman 'yong, um, ah, idea or opinyon mo tungkol dito?
Mm, ako naman totoo naman, agree naman ako do'n sa sinasabi nilang, grade is just a number. Kasi hindi naman talaga yun yung batayan ng, uhm, kung magiging sino ka sa, future. Pero ako kasi, parang, hindi ko alam, kung gusto ko lang bang may na-a-achieve sa buhay? Or talagang gusto ko lang na, feeling ko kasi kapag, inisip ko na grade is just a number, eh, parang, mm, magiging tamad ako or 'di kaya, ah, hindi na ako magfo-focus sa pag-aaral ko kasi, grades lang yan naman 'yan eh. ero, so far parang, hindi ako gano'n klaseng tao, 'yong parang, gusto ko na, may goal ako kahit papaano, para naman alam ko, kung ano 'yong, um, aabutin ko sa ano na 'to, or 'di kaya para may motivation. Mm.
Oo. Mm. Magiging tamad. <chuckles> Oo. Mm. Mm. Oo, tama. Oo, ayan. Pero, ano naman 'yong mga payo mo, 'no sa mga, parang, ah, laging ready to start, pero, hindi pa nga makapaum makapag-umpisa, paano ba magsisimula ng hindi maging demanding agad sa sarili? Kasi 'di ba mahirap din naman sa sitwasyon na gano'n.
Hmm. Mm, totoo naman. Siguro, ang maipapayo ko sa kanila kapag ganyang mga situation, kunyari kapag, um, na pho-phone sila, mag-set lang sila ng mga timers, or 'di kaya reminders, sa phone, para makita nila kung hanggang kailan lang sila dapat mag-cellphone, and then kung kailan dapat unahin na nila yung mga bagay-bagay. Kasi minsan, may mga situation talaga na parang, "Um, mamaya na lang." Yung mga ganun. Yung magpo-procrastinate ka na. So, at tsaka minsan may mga situation na, gusto mo ng gawin yong isang bagay, pero dahil mas na naee na-eengganyo ka or mas nagugustuhan mo yong panonood sa cellphone mo, mas hindi ka makapag-umpisa na mag-start nung pag-aaral mo. So, mas better talaga if ganyan na tinatamad, um, gawin mo pa rin. Kasi in the end magpapasalamat ka din sa sarili mo. Kasi, at least, nagawa mo na or natapos mo na yong mga bagay-bagay. Hindi ka na magra-rush kinabukasan, tas, hindi ka na gano'n mai-stress. Oo.
Mm. Oo, okey. Mm, oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, kasi 'di ba meron sa 'tas tayo kasing mga Pinoy, uh, may mga tinatawag na mañana habit. Yong, uh, mamaya na lang, or kahit gusto mong gawin kapag may mga nakita kang ibang gawain pa na parang mas na-enjoy mo, parang ipagpapaliban mo na yung isa. Pero, okey nga yung sinabi na mo na parang, ah, pilitin mo yung sarili mo, 'di ba, na gawin yung isang bagay, bagay na yun. Pero, maliban pa dun 'no, uh, may mga iba ka pa bang tips, like, uh, may mga schedule talaga mga ganun na bagay?
Mm. Yes. Mm. Ako pagdating ng exam, ang ginagawa ko talaga, eh, talagang ino-off ko talaga yong phone. Like, kung mag-re-review ako ngayong araw, review lang. Itabi ko yong phone. Kasi, once na nakita mo kasi yong phone sa tabi mo, parang makakakuha ka maano 'yung ano mo, eh, atensyon mo, mahahati na naman. So, pupun puwedeng maging tendency no'n, eh, mag-cellphone ka na naman. So, as much as possible sana, ilayo mo 'yung phone. And then, kung gusto mo naman gamitin yung phone para mag-research, or kung ano-ano pang mga bagay, i-set mo lang talaga na nando'n lang sa research mo. Kasi, minsan yun talaga, eh, takaw atensyon talaga yung cellphone. So, yun yung mga times na parang mahihirapan ka na namang hatiin yung atensyon mo, kasi or i-focus yung full attention mo, kasi nahahati na naman. So, much better talaga, if ise-set mo sa utak mo na kailangan mong mag-review, kailangan mong mag-aral, para naman hindi basta-basta nagwa-wnder yung utak mo sa kung anu-anong maliit na bagay. Oo.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Hmm. Mm. Pang-research. Hmm. Mm. Oo. Oo. Walang distraction. Oo. Oo, maganda nga yung ginagawa mo. Pero, 'di ba kapag, ah, mag i-fo-focus mo talaga yung sarili mo. May mga, may mga un times din ba na parang nakakatulong naman yung mga ibang bagay, like music or 'di kaya mga pagkain, para mas makapag-focus ka nga sa pag-aaral? May mga ganong scenario ba or mga times din?
Mm. Ako ang music, hindi ako ano, parang hindi siya nakakatulong sa'kin. Nagiging distraction din siya. So, ayokong may music. Kumbaga kasi, parang matutuon yong atensyon ko do'n. Pero sa pagkain, nakakatulong siya sa'kin lalo na yong pagkain ng mga peanut, chocolates. Kasi parang, mm, parang na-bo-boost yung memory ko, or 'di kaya mas nakakatulong talaga siya sa 'kin. So, masasabi kong effective yung food. Pero, when it comes to music, nagiging distraction ko din siya.
Distraction. Mm. Oo. Mm. Oo, sabi nila. Mm. Oo, recommended. Oh, okay. Oo. Ah, may mga, ah, activities ba or mga something na, ah, iba pang bagay na pwede mong gawin? Ayan ah. Ah, maraming salamat sa mga, ah, naibahagi mong mga e kuwento mo, mga experience mo, ngayong araw.
Maraming salamat din sa'yo. Talagang nag-enjoy din ako 'no? Salamat.